Ah. Não conhecia. Vou procurar.
Aham. É. Outra outro legal, eh, tem a maquininha, mesmo, de fazer bolha de sabão que é, tipo, um canhãozinho que di que que dispara as bolhinhas de sabão. Imagina como ela não ia ficar contente, ela acho que ia entrar em êxtase.
Sim. Ah. Olha isso. Ah, eu acho que eu até já vi um, que é é um formato, assim, que sai tanta se é esse que você tá falando.
Tem de vários tipos.
Que são centenas, assim, de bolha, sabe. É ju jus justamente um jato. <chuckles>
Isso. É lindo. É super legal, super, super legal, mesmo. E, sem contar, que é uma coisa bonita, né, de se ver, é é é legal, é diferente. Eh, então, assim, a coisa legal, né, é que as crianças ativas, elas são muito muito mais fáceis de estimular, né. Elas aceitam muito mais outros tipos de propostas de jogo, né?
Sim. Verdade. É. É verdade.
E a o outro lado da moeda é, que eles elas são muito mais, entre aspas, cansativas, né, porque se se entediam fácil.
Sim. Exatamente. É exatamente assim. Ela ela fica entretida ali, por algum momento, né, mas logo, logo ela já vai cansar. Ela já quer outra coisa. Ela já não tá tão interessada. Já tá isso. Já tá entediada. Então, é justamente, por isso que essas dicas que você tá passando, são úteis. Por quê? Porque são coisas rápidas, né. Se eu chegar pra ela
Uhum. Já se entedia. É Exatamente. Não é não bagunça a casa, né, não faz aquela confusão. <laughs>
Sim. O seu Correto. Se eu chegar pra ela e, e propor alguma atividade, alguma, algo, enfim, alguma coisa que leve muito tempo, ela não vai terminar. Então, a bolha de sabão que só tem um te né, a gente vai fazer po por alguns minutos, não vamos ficar 2 horas ali fazendo, né. O piquenique, alguns minutos, então, a a casinha de boneca, também, dá pra juntar essas coisas.
Uhum. É. Sim, exatamente. É. Outra coisa legal se que são coisas também super baratinhas, né, que, eh, justamente mantém interessado uma criança de 6 anos, né, o tempo inteiro, é é tempo e, é dinheiro, né. <laughs> Então, por exemplo, outra coisa baratinha que tem, é aquelas por exemplo, ah, se você tem algum lençolzinho velho ou, uma fronha que você, que não tem problema se pintar, se decorar, aquelas tintas de tecido
Aham. Uhum. É verdade. Uhum. Hum.

<laughs> Tá func tem funcionado, né. <laughs>
Tem funcionado, exato. Só que aí eu tô precisando, né, variar um pouco agora.
Ah. Sim, sim. Outra coisa que pode ser uma opção, por exemplo, criança gosta muito, né, de de oficina de artes manuais, né. Por exemplo, quem sabe pode ser legal, assim, comprar massinha, argila, aquelas argilas já prontas, né. Colocar ela ali na mesa da cozinha, enquanto você tá preparando algum lanchinho, alguma coisa. Eh, ou até vocês mesmo, por exemplo: "Ah, hoje vamos fazer vamos olhar, né, no YouTube um tutorial de como se faz, por exemplo, um porta caneta de argila". Coisas ass
Uhum. Hum. Sim. Aham. Ah, legal.
argila baratinha, já compra pronta, né, só é modelar, e depois deixar secar. É uma coisa que estimula muito também, eh, ela não deixa só na frente de tela, né. E é relaxante, tá. Terapêutico. <laughs>
Sim. É verdade. Não, e é divertido. Exato, e eu posso fazer ali, né, sentada, algo mais que vai de fato me relaxar também. E pra ela vai ser algo que vai entreter. Então, de fato, uma atividade desse tipo, desse aspecto, seria bem interessante, porque eu não tô ali pra cima e pra baixo, correndo, subindo e descendo
Isso. É. Exatamente. Não tem que tá ali com a bonequinha, fingindo diálogo, né. <laughs>
Sim. É o tempo inteiro. Não, eu gostei bastante dessa ideia.
Exatamente. Tem também, por exemplo, né, eh, uma coisa que criança adora é fazer cabaninha, né. "Ah, hoje a gente vai fazer nosso lanche da tarde dentro de uma cabaninha", faca faz aquela coisa, né, o famoso, entre aspas, "armengue". <laughs>
Uhum. Sim.
Né, faz aquela barraquinha ali
Brincadeiras de lençol. <laughs>
Isso, com 2 cadeiras, 3 e 4, o que vocês quiserem. Um lençol, né, o o chá com as bonecas. Pega 3, 4 bonequinhas sentadas, e vocês lancham ali embaixo. É a coisinha que assim, já, meia horinha ali, e passa, né. E é uma coisa legal pra ela, pra você, não é uma coisa que requer muito mentalmente, né. É uma coisa que vocês já iriam fazer, já fa só faz em uma coi em uma situação diferente.
Aham. Sim. Uhum. É verdade.